طب حلو، طب تعالَ اقول لك الأول تجربتي الشخصية فعلًا. بُص، أنا دلوقتي حاليًا أنا أنا بقيت باكرَه البلاستيك، لدرجة حتى البيت عندنا كنا الأول بنستخدم أزايز بلاستيك وبتاع وكده. آه، إحنا بنستخدمها استخدام شخصي بس أنا فَهّمتهم في البيت قعدت معاهم فَهّمتهم بالرّاحة، قلت لهم: "يا شب يا جدعان البلاستيك بيعمل كذا كذا"، وفَهّمتهم أضراره كويس جدًا، فهُم فهموا واقتنعوا. فبدّلنا الأزايز البلاستيك دي، تمام؟ وبقينا نعمل إيه، بقينا نرمي ما بقيناش نجيب حاجة بلاستيك خالص. يعني بدّلنا الأزايز البلاستيك كلها. بقينا نجيب أزايز إزاز وطبعًا إيه، اللي إحنا وفّرناه فعلًا لما جرّبناه اللي هو الكولمن ده، اللي هو الكبير، اللي هو البَرّاد يعني زي ما بيقولوا، اللي هو ال التلاجة كده الصغيرة تبقى فيها مَيّة من فوق كده وبتنزل ب dispenser أو بتاع كده بتاع. فدي إحنا جرّبناها تمام؟ وك ونافعه اهي معانا، وماشيين بيها حتى بدل الأزايز البلاستيك، وآخرنا كوبيات معدن عادي وبنشرب منها براحتنا. يعني ما حدّش ما حدّش متأذي منها.
إمم. إمم. حلو أوي. إمم. إمم. حلو أوي. آه. حلو أوي. آه، بتعِيد استخدامها تاني، فما بتترمِيش، فما بتحتاجش إن أنت تتخلّص منها. دي مساهَمة جميلة جدًا. طي إمم.
بالضبط. باالضبط، وحاجة آمِنة أحسن، وحاجة آمِنة أحسن. على الأقل الواحد بيشرَب مَيّة ساقْعة برضه، أنتَ فاهم؟ براحته كده، اللي هو عايزه. آآ، طبعًا الأكياس البلاستيك، قطَعنا الأكياس البلاستيك. ما بقيناش نجِيب أسياك أكياس بلاستيك وكده، غصبٍ عننا لازم برضه نجِيب أكياس بلاستيك للأسف، لإن أنتَ برضه في حاجات هتبقى صعبة. زي مثلًا أنتَ بتجِيب دلوقتي حاجة مثلًا، حاجة حلوة مثلًا نِجيب لك مثلًا كيس شيبسي مثلًا، أو بتجِيب لك حاجة، أو الحاجات دي، كل ده معظم الحاجات دي بتتحَط في أكياس بلاستيك، معظم
إمم. آه، هي التعبِية أصلًا بتاعِتها من الأصل البلاستيك. ف إمم.
معظَمها، آه. إنما إحنا مثلًا لو والدتي نازِلة السوق والّا حاجة، بت بتبدّلها بأكياس قُماش. بتبقى أكياس قُماش كده، هي بتبقى على الأقل بتكون شكلها شيك كده وحلوة، وينفع تشِيل الحاجة. على الأقل، أو على الأقل يا عم عربيَّة كده بيسَمُّوها عربيَّة سوق، أو حاجة زي كده، بتشِيل فيها برضه الحاجة وبتقضّي الغرض، بدل أكياس بلاستيك ونشِيل وبتاع، ليه؟ فإحنا قطَعنا الحتة دي في البيت عندنا كتجربة شخصية، اللي إحنا عملناها، بقينا نعملها إحنا شخصيًا، فأنا أنا كانت أساسي معاهم
حلو أوي. آه، جدًا هأ إمم. حلو أوي. يعني بج حاجات خطوات تمام. خطوات صغيرة مفيدة. إمم.
آه بالضبط، كان أساسي معاهم إن أنا أوعيّهم. بالضبط، بالضبط كده، اللي هو أساسي معاهم إن أنا أوعّيهم.
خلّيني خلّيني طيب أفهم خلّيني أفهم منك بقى إزاي أقنَعتهُم أو وعّيتهم. يعني إيه ال ل يعني، لو لإن ممكن لو أي حد تاني بيبدأ مثلًا بيتكلَّم مع عيلته هتستسهِل، هتقول لك: "لأ يا عم، هو أنا هافضَل ادوّر؟" هو أنا يعني، مثلًا بتشوف ده في بلاد برا، الناس بتبقى مكسّلة إن هي ترمِي في أنواع حتى المخلَّفات فَصلها وكده، بيبقى الموضوع متعِب أكيد لإنه مجهود. فبتتعامَل إزاي مع حاجة زي كده؟
هاقول لك. بالضبط، بالضبط.